Enfim, mas é por conta das letras, é já é só por conta das é, o ritmo, porque ele também é é melancólico assim sabe, mas as letras que da das músicas dele tocam a gente de uma maneira, que eu me apaixonei, eu já fui no show dele 3 vezes aqui.
Hum. Ah! Uhum. Nossa! realmente, eu vou procurar saber quem é o Ultimo, fiquei curiosa.
Eu tenho, eu tenho assim Pois é, é, eu tenho 36 anos, a maioria dos fãs dele são de 20. 20 e poucos, sério, porquê os adolescen porque os pu as pessoas mais velhas italianas, elas têm um pouco de preconceito com os cantores que vão surgindo sabia, não é igual o brasileiro que recebe, bem assim.
Sério? <laughs> Foi. Hã. Não as não abraça? Hum.
Não, eles não abraçam muito não assim, ele faz muito sucesso, ele faz muito sucesso, se você jogar Ultimo no Google você vai achar ele, muito fácil. Mas assim os mais velhos assim, para, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos tudo bem que as as mães dos amiguinhos do meu filho já têm seus 40 e tantos ali, são um pouco mais velhas que eu, mas pra elas é inadmissível eu gostar de Ultimo, porque Ultimo é para para adolescente, para jovem adulto, e não pra uma mãe adulta, <laughs> que nem eu.
Uhum. Uhum, eu vou procurar. Uhum Sim. <laughs> Nossa! <laughs> Mas assim, eh, tem esse esse italiano, se falou que consome muita música italiana, tem algum outro cantor que já é mais aceito assim pela pela pela geração mais antiga, vamos dizer assim.
Olha, complicado, porque até a Laura Paulzini que é conhecida internacionalmente né, todo mundo conhece Laura Paulzini, eu sinto que eles têm um pouco de, hum, sabe assim, é, sim, sim, eu acho que a Laura Paulzini muito mais reconhecida no Brasil, aliás, do que aqui, tipo, de ascensão.
Uhum. Ah, sério? Nossa, olha Hã? boa, olha adorei a sua partilha sobre a sua identidade musical muito obrigada.

Olha, quando eu era pequena, eu ouvia muito Sandy e Junior, eu fui uma criança dos anos 90, né. Então <laughs>
Uhum. Ah, eu também. <laughs> Uhum.
Na minha referência musical era Sandy e Junior, porque a Xuxa já era ali mais para Tinha Xuxa mas era mais para para adolescente, seria? Mas eu não assim, eu.
Ah, já e já era a Xuxa, como chamava?
Xuxa, eh, não tinha o show da Xuxa, Xuxa parque Planeta Xuxa, é. Já era mais planeta Xuxa ali, sabe? Tinha ali os sábados de manhã, enfim, tal, mas era mais planeta Xuxa. Não tinha mais aquela coisa tão infantilizada, tal, outras paquitas, as paquitas já eram, tipo, já se vestiam de outro modo, já enfim tinha já tinha mudado a relação.
Planeta, planeta Xuxa. Aham. Uhum. Uhum. Já tinha misturado, né, já tinha misturado, já não era nem só paquita, era mais coisa.
É. Então a minha referência foi Sandy e Junior. Né. E eu fui crescendo ouvindo Sandy e Junior e sou fã até hoje, confesso. Não me envergonho de dizer. <laughs>
Hum. <laughs> Você já chegou a ir num show deles?
Sim, eu fui no show de Sandy e Junior quando eu era criança, na minha cidade, e quando eu era grandinha também, quando eu era adulta, <giggles> em dois mil e dezenove, quando eles fizeram aquele comeback, né, quando eles fizeram aquele aquele aquela tour de turnê de de volta de volta não, de relembrar, né, de 30 anos
Uhum. Hum. Que legal. Uhum. Sim, que por acaso foi que por acaso foi o show que eu também fui, foi o meu único show que eu fui <giggles> de Sandy e Junior que eu falei: "Preciso ver isso também, né. Porque fez parte de uma época tão importante, eu nunca fui em um show quando eu era criança, por que não agora?" Já que eu, eu já estava morando aonde eu estou, em Lisboa, eles vieram para cá, e eu comprei o meu ingresso e fui. <chuckles>
é, eu fui. Ah. <laughs> Sim. Exato. É verdade. Ai, é verdade, eles foram mesmo para Lisboa, eu lembro disso. <laughs> Eu ainda estava no Brasil. Foi dois mil e dezenove, em outubro de 2019, e eu mudei para Itália, para onde eu moro hoje, em fevereiro de 2020. Eu assim, eu estava
Sim. Uhum. Ok. Ah, ok. Então a senhora é realmente bem, fã ainda lembra da agenda, olha. Uhum. Muito bem.
Sim. <laughs> Eu porque, nossa, foi uma comoção familiar assim para para comprar esses ingressos. <chuckles>
Sim, <laughs> é verdade.
Antes de vir para cá é, muito. E aí, eu lembro que a Sandy, ela cantava muito Elis Regina quando eu eu era criança.
Hum. Hum. Ah, que legal.
Ela estava ali naquela transiçãozinha dela de pré-adolescente, adolescente, e ela cantava muito Elis Regina.
Uhum. Hum. Qual música que ela cantava? Tinha alguma música da Elis Regina que ela cantava?
E aí eu comecei a ouvir Ai, uma música tem uma música que me marcou bastante, que ela cantava da Elis Regina, foi "Como nossos pais."